Não, agora eu só trabalho online, eu só trabalho realmente em casa, eh, né, tenho essa como eu falei, né, tenho essa flexibilidade, eu posso escolher o horário que eu vou trabalhar. Então, nesse caso, eu poderia, né, até, eh, tirar um tempinho pra poder ir no jogo, mas tenho tido essa dificuldade. Eu, assim, o jogo começa às 22h, minha esposa chega mais ou menos 9:30h, 9:40h. E quando ela chega, olha, sinceramente, eu já não tenho lá <chuckles> muita disposição pra ir correr com as crianças, né, na na no entretenimento, entretendo elas, e acabo que olha olha, deixa quieto. <laughs>
Uhum. Entendi. Hum. Já está cansado, né, porque É. Porque quem trabalha também online e em casa, principalmente, né, se geralmente tem jornada dupla, tripla, né. Porque você cuida da casa, cuida das crianças, também trabalha. Não é fácil, né.
Isso, isso. Verdade, verdade. E aí uma outra paixão minha, que eu também não tenho conseguido ir, eh, exercer, fazer aqui, é ir ao cinema. Gente, no Brasil eu ia tanto no cinema. Toda estreia de filme da Marvel, eu estava lá. Eu
Olha. Ah, então você é um dos Avengers, crazy. <laughs> Você gosta dos Avengers.
É. Gosto, gosto. Então, eu ia na eu ia em pré-estreia, quando dava, ou então, quando eu não ia na pré-estreia, eu ia estreia. Se tivesse pré-pré-pré-estreia, eu ia na pré-pré-pré-estreia. É, era, aí
Que legal. Hum. <laughs> Estava sempre ali.
Pois, então assi
Mas mas por que que você não consegue, agora em Portugal? É porque não tem essas coisas, não tem essa pré-estreia, pré-pré-pré-estreia, não tem nada disso?